Evet, eee, parçalayarak miksirde mikserde. Eee, bu gerçekten harika bir sos çıkartıyor ortaya. Daha sonra bunu cam kavanoza atıp, eee, bu ııı şey buzdolabına koyuyoruz. Onu aslında biz sadece, a eee, makarnaya değil, mesela bazen, eee, canımız çekince ekmeğin üstüne de sürdüğümüz oluyor, böyle, bir aperatif olması için.
Evet. Evet. Hı. Evet. Ta A, çok ilginç. Hı hı. Güzel bir alışkanlık aslında zeytinyağı da yemiş oluyorsun. Ve artı eee, reyhan'ın verdiği, eee, fesleğeni verdiği o aroma, onun belki şifası vardır, onu da tatmış oluyorsun.
Hı hı. Evet. Evet kesinlikle. E, ben as aslında şöyle bir alışkanlığım da var bu arada. Eee, ben mesela yoğurtla da karıştırıyorum onu. Şimdi Türkiye'den, eee, olduğum için yani doğal olarak, emm. Eee, a yani p partnerime bazen garip gelebiliyor. Makarnaya yoğurt k yoğurt koyulur mu dediği oluyor bana ama işte hani Türkiye'de öyle alışmışım. <chuckles>
Hı hı. Her yerde yoğurt. <chuckles> I hı. <chuckles> Asıl yoğurtla yenecek. Der misin. <chuckles>
Evet, yani, eee, gerçekten de, mesela, yoğurdun içine bu fesleğen sosunu kattığım da oluyor. Hani, belki bunu çoğu insan yapmayabilir ama benim hoşuma gidiyor. Ayrı bir sos oluyor ama burada, şimdi kilit nokta yine, makarnanın, makarnanın sıcak olması lazım. Çünkü o, o sosu, o harmanlıyor sıcaklığı aynı zamanda.
Hı hı. A. I hı. Olabilir tabii ki. Nedir? Hı hı. Hı hı. A, evet lezzeti üz e şey is eee, o, eee, baharatın ve, eee, şeyin <chuckles> reyhanın verdiği lezzet, üstüne siniyordur makarnanın yağla birlikte. Eee, mutlaka çok lezzetli oluyordur.
Hı hı. Tabii. Tabii. Yanii. Tabii. Onun dışında, mesela aklıma gelen, eee, bazen böyle, evde çok az kalmış malzemelerle menemen yaparım. Hani sabahları sabahları da yapıyorum bunu, akşamları da yapıyorum. Ya, genelde tabii kahvaltıda daha güzel gidiyor ama akşam mesela böyle, eee, gerçekten, hani, canım çok bir şey yapmak istemiyor. Çünkü o güzelliği ne onun? 5 dakikada doğruyorsun, tavaya atıyorsun. Tavanın başında çok beklemene gerek yok. Arada bir git, böyle bir 2- 3 dakikada bir hafiften karıştır. Sonra işine bak, zaten 15- 20 dakikada pişmiş oluyor. 1- 2 tane de yumurta kırıyorsun üstüne, e, gayet güzel akşam yemeği çıkıyor sana yani. <chuckles> Menemen hayat kurtarıyor yani. <chuckles>
Ya. <chuckles> Peki kahvaltıda mı, akşam mı? Evet. Hı hı. Evet. Evet. Çok âlâ gerçekten. Hı hı. Size afiyet olsun diyorsun sonra. <laughs>
<chuckles> Evet. Biz bize afiyet olsun oluyor yani ondan sonra, dediğin gibi.
Harika, menemen de Türk mutfağının bilin eee, <chuckles> vazgeçilmezi aslında değil mi?

Evet, çok g g çok güzel, hem seni kurtarıyor. Partnerin de <chuckles> sevdiği için seni kurtaran bir tarif olmuş oluyor hem de 15 dakika kısa bir zaman. Iıı, yemesi de 10-15 dakika sürüyorsa bütün akşam size kaldı, değil mi? <giggles> Ne kadar güzel.
<chuckles> Evet. Hı hı. Tabii, yani, iii, daha sonrasında çok şey de çıkmıyor, eee, bulaşık da çıkmıyor. Sadece 1 tava var. 2 tane de tabak. <chuckles> Yani, a pratik, "hızlı" derken şimdi oraya dikkat etmek lazım. Yani, iii, böyle, saatlerce orada bulaşıkla uğraşmak istemiyor insan böyle pratik bir şey yapınca doğal olarak.
Hı hı. O en güzel yanı o olmalı. <chuckles> Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki, eee, anladığım kadarıyla mutfaktaki küçük ev aletlerini kullanmayı, ııı, seviyorsun. Eee, bunun sebebi ne?
Hı hı. Evet. Yani bunun sebebi aslında, eee, dediğim gibi hep böyle sürekli, işte, büyük tencerede sulu yemek yapmak bir saatten sonra sıkıyor insanı. Eee, tabii, doğal olarak farklı, ııı, şeylere de ihtiyacım var. Şimdi "hava fritözü" dedim "mikser" dedim. Bunlar gerçekten lezzet katan şeyler. Mesela o emm, eee, mikserde, eee, sadece, eee, sos hazırlamıyoruz. Onun dışında mesela bazen şey de hazırlıyoruz: Eee, bu, eee, milk shake, eee, Türkçesi gelmedi aklıma şimdi. Yani, eee, milk shake, soğuk sütlü aromalı
Anlıyorum. Hı. Evet. Yani soğuk süt, aromalı soğuk süt. Evet.
E evet. Yan,i bunu mesela orman meyveleriyle olsun diğer meyvelerle olsun, hani, böyle pratik tatlılar da hazırlayabiliyoruz. Ben onu biraz tatlı olarak görüyorum bu arada çünkü yoğu yoğurtla, eee, balla falan karıştırarak güzel oluyor yani.
Hı h Tabii, elbette m Ve meyvenin de şekeri olduğu için, eee <chuckles>
Tabii. Yani, özellikle, eee, onu öğlen daha çok tercih ediyorum. Akşam biraz daha, hani, eee, salatanın yanında, eee, et tercih ediyorum biraz et. Eee, işte bu daha çok oluyor. O yüzden öğlen daha çok gidiyor o tarz şeyler ama, yani, bu mikser olsun, işte, bu ev aletleri olsun gerçekten de o mutfağı biraz mutfak yapan şeyler bence.
Hı hı. Hı hı. Evet.